بالضبط. فابتديت بقى أستفسر أكتر وبعد كده توصَّلت معاهم يعني إن هو خلاص ماشي كلّ واحد هُم لو 6 لعيبة، يبقى كلّ واحد يقعد على الدكّة ماتش، بحيث إن يكون في كده دايرة وما يبقاش في طفل مظلوم أو يحس إن هو يعني، آآ منبوذ كده، بس، وكلِّمت ابني وفهِّمته وقُلت له: "خلّيك أنت بقى أول خلّيك أنت الشاطر وأنت أول واحد يقعد على ال على الدكّة، ومن الماتش التاني أنت هتبقى تلعب." والموضوع عدّى يعني فآمم
حلو أوي. آه. حَل مناسب وجميل و و وبصراحة يعني آآ تقليد أو عادة آآ حلوة جدًا إن أنتِ خلقتيها في أسرتِك، طَب في هل في تقاليد تانية أنتِ عملتيها؟